Sus estados de alerta, o sea, que se dan cuenta que están pendientes. Por ejemplo, al principio, también lo ponía a lavar trastes, que aprendiera a lavar trastes, pero le dejaba solamente trastes que no se fueran a romper, que no hubieran cuchillos filosos, este, ¿no? Cosas de plástico o, este, ollas pequeñas, o sea, lo que lo que no se rompe y lo que no se puede hacer daño, ¿no?
Okey. Claro. Sí. Okey, sí. Sí, sí.
Y ya, conforme fue creciendo un poco más, entonces, no sé, por ejemplo, un vaso de vidrio, pero grueso, ¿no? Para que sintiera primero esa textura y más seguridad, ¿no? O una taza, por ejemplo, ¿no? Y y, e irle enseñando, ¿no? De cómo se te resbalan las cosas de las manos, si tienes jabón.
Okey. Ujú. Sí. Sí, y como tienes que ser cuidadoso, para que no se rompan. Ujú.
Eh, como ser cuidadoso. Exacto. Entonces, eh, ya fue teniendo todo este contacto con la cocina, ¿no? Hasta que ya tenía, no sé, 14, 15 años, entonces ya lo enseñé a prender el horno, ya lo enseñé a usar la olla exprés, por ejemplo.
Okey. Okey. Okey. <chuckles> Esos ya son artefactos ya mucho más complicados, ¿no?
Exacto, exacto, que que realmente no son complicados, pero sí tienes que tener como, pues, todos tus sentidos, ¿no? Bien puestos y desarrollados, para que sepas usarlo, ¿no? Y, obviamente, las 2, 3 primeras veces de que él lo usó, yo siempre estuve presente, ¿no?
Eh, muy atento, sí, sí, sí. Claro. Eso es muy importante.
Para ir viendo que lo hiciera bien, eh, que no fuera u a a a existir un un accidente, ¿no? Y desde chiquito, eh, le enseñé el peligro del fuego, o sea, que puede ser, nuestro aliado, pero que puede ser muy peligroso si no tomamos, eh, las medidas necesarias. Igual que el mar, por ejemplo, que es hermoso, pero también hay que tenerle respeto.
Okey. Sí. Sí. Hay que tenerle respeto, claro y cuidado, sí.
Exacto. Y aunque supiera nadar muy bien, ¿no? Eh, hay que tener siempre cuidado con playas nuevas que no conoces, y siempre escuchar a quienes viven en las zonas, que son quienes conocen, ¿no? Cómo se comporta el mar.
Sí. Claro.
Y y así, ¿no? Entonces, eh, le fui enseñando cómo se desinfectan la la lechuga, las verduras, este, pero, definitivamente, claro que se tienen que involucrar, ¿no?
Claro. Oye, ¿y cómo fue la primera vez que se enfrentó a la estufa?